Mh mh. Okay.
Eh che era accompagnato poi i miei zii all'aeroporto perché comunque solo dalla parte l'aereo di da Roma fino a Valencia, da dove sto io no.
Sì. Mh mh. Mh-mh, mh-mh. Okay.
E quindi praticamente, uhm, mi ricordo che io stavo seduta al gate, no
Okay.
e io vedo tutte le persone alzarsi tranquillamente. Pensavo, sai: "No, dovranno andare in bagno prima di, ehm, partire." Poi piano piano vedevo che si alzavano tutte le persone, no?
<chuckles> Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay.
Io ero tranquilla, poi vedo che arriva l'orario dell'apertura del gate, anzi avevano anche superato da 10 minuti forse. Alzo lo sguardo sul cartello, il gate è spostato da un'al ehm, da un'altra parte. Comunque mi faccio la corsa, le scale correre. Cioè era tranquilla là seduta
<giggles> Sì. Mh-mh. Okay. Ah-ah. Ok terribile. Terribile. <chuckles> Terribile. E quan tempo prima sei arrivata, prima che chiudesse il gate? Ce l'hai fatta, no, penso, spero. <chuckles>
No, guarda. Sì, ma saranno state forse 10 persone prima di me.
Ah, okay. Bruttissimo, sì, sì, sì. A volte capita che spostino il gate e magari tu te ne rend uhm, rendi conto solo per fortuna, cioè a volte sai, il caso della vita, ma meno male.
Esatto, ma per i perché poi io sottovaluto molto no, quindi do sempre per scontato.
Ehm Mh mh, sì. Sì, sì, sì, invece poi ci sono questi cambi e un'altra cosa: per esempio, io son stata, ehm, come primo viaggio cioè nel senso ho fatto il primo viaggio d'istruzione con la scuola a 16 anni, poi eb poi so' annà a Barcellona per il mio diciottesimo invece di far festeggiare, so' annà con le mie amiche, ehm, per esempio, stavamo al Park Güell, non so se lo conosci, non so se sei mai stata a Barcellona
Bello.